そうですね、まあ、あの、人の人生ってほんとにそれぞれだ、でし、ね、同じものって必ず1つもないじゃないですか。だからその中で、うん、あの、人生のな中で、ま、少しね、迷いがあったり悩みがあったり、必ずなんか停滞する時期ってゆうのは、ま、そのタイミングとかね、その程度とか、どれぐらいそれが続くかってほんと人によって違うと思うんですけど、ま、そうゆう瞬間って必ず感じる時があるような気がするんですよね。だからそこで、うーん、どういうふうに悩んで解決するかも人それぞれなんですけど、その、ひととき、こう、呼吸を、置いたり、ちょっと、まあ、荒れた呼吸を整えたりとか、そうゆう瞬間が、なんかこう、悪いとか、なんか、あ、なんか、自分が悩んでるとか、ちょっと怠けてるみたいとかってゆうふうに感じる方も多いようなことは聞くんですけど、でも、あの、人生の中でそうゆう瞬間があってもいいんじゃない、でも、ま、そのね、止まったまま、だだけだとちょっとあれですけど、ま、それを次の、時間がかかったとしても、1歩につなげていくことができれば、それでなんかいいんじゃないかなって、ま、言い訳みたいになるかもしれないんですけど、うん、自分の経験からうーん。
うん。 そうですよね。 はい。 はい。 そうですよね。うんうん。 はい。 うーん。 うーん。 いえいえいえいえ、うんうん、でも、ゆってること分かります、はい。
そうゆうふうに感じましたね。
うーん、いや、素晴らしいお話だと思います。なんか、ふと思い出して、はい、あの、そうゆう風に感じられて。なんか、色んな人も、その、あの、意見を聞いて欲しいなって思いました。
ああ、そうです。 うんうん。 ああ、そんな大したお話ではないですけれども、今日は聞いていただいてほんとにありがとうございました。
はい、ありがとうございました。